जी, हाँ, ज़रूर देखें मैं ना कभी-कभी दाल-पीठा बनाती हूँ, उसमें क्या होता है आप रोटी और दाल एक साथ बना सकते हो और अ, साथ-साथ सब्ज़ी भी। हाँ, देखिए इसमें क्या करती हूँ मैं, अ, जैसे मैंने आपको बताया ना आलू छिल के मैं दाल के अंदर डाल देती हूँ, तो ऐसे ही क्या करती हूँ मैं दाल पहले मैंने बना लिया, दाल और उसमें आलू डाल कर के, तो एक तो देखिए 1 बार 1 ही बर्तन खराब हुआ आपका, बस कुकर लगा, उसमें अ अ, आपकी स सब्जियाँ भी तैयार हो गई और जो आटा होता है ना, आटे को डाल अ, ऐसे चप म चपटे करके या फिर जो भी आकार आपको पसंद आता हो, आप उस आकार में करके ना दाल के अंदर डाल दो, और उसके बाद 1 सीटी और लगा दो। पहले तो दाल को आधा पका लो मतलब 2 सीटी में पका लो अगर आपकी 3 सीटी में होती है, तो 2 सीटी में बना लिया आपने, फिर 1 सीटी रखे रहो क्योंकि अ, रोटी रहता है आटा वो जल्दी पक जाता है। तो उसके बाद ना मैं उ क्या करती हूँ वही आटे को उसमें डाल देती हूँ। तो देखिए एक साथ क्या बन गया, दाल भी बन गया, आलू भी मेरा उबल जाता है हाँ, तो उसके बाद बिल्कुल, रोटी बनने में समय बहुत लगता है और वो टेस्टी भी बहुत बढ़िया लगते हैं मैं आपको बताऊँ अगर आप उसे घी से थोड़ा-सा अ, तड़का मार दें ना तो 1 नंबर का हो जाता है। मैं तो जब भी जस को समय कम होता है ना तो मैं उसे ही बनाती हूँ, पहले मेरी मम्मी बनाती थी बचपन में तो मुझे नहीं लगता था कि अरे ये तो बहुत ख़राब है क्या बना दिया लेकिन अब मुझे समझ आता है कि सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। एक तो देखिए उसमें ऑइल भी ज़्यादा नहीं लगता तो एक तो जल्दी बना, सेहत के लिए अच्छा है तो ऐसी चीज़ें मैं ज़रूर अपनाती हूँ।
हुँ, हुँ। अच्छा, बिल्कुल। <chuckles> हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। रोटी बनने में कितना समय लगता है, हुँ। अच्छा, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ। हाँ, बिल्कुल, वही। अ, ये जल्दी भी बन जा रहा है और सेहत के लिए भी अच्छा, मगर क्या ऐसे कुछ अ, आपके आपको लगता है कि कुछ शॉर्टकट्स हैं, जो हम खाने अ, किचन में जो इस्तेमाल करते हैं जो सेहत के लिए उतने अच्छे नहीं हैं मगर फिर भी, क्योंकि हमें जल्दी बनाने हैं हम अ, थोड़ी नज़रअंदाज़ कर देते हैं?
हाँ। हाँ, कभी-कभी क्या करते हैं ना हम कि सब्ज़ियों को बहुत तेज़ आँच पर पका देते हैं कि हाँ, जल्दी-जल्दी बन जाए, तो देखिए इससे नुकसान बहुत है कि एक तो आपका जो खाना है वो अधपका रह जाता है कभी-कभी, अच्छे से पकता नहीं है फ्लेवर नहीं आता, स्वाद नहीं आता। लेकिन देखिए जल्दी रहती हाँ, धीमी आँच पे बहुत उसका कलर बहुत सुंदर आता है वही तेज़ आँच पे या तो किसी तरफ से ज़्यादा जल जाएगा नीचे जो बर्तन होता है उसमें चिपक जाता है तो बर्तन भी ख़राब हो जाता है। मतलब नुकसान है हमें पता है लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि जल्दी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं थोड़ा नुकसान करती हैं इसीलिए आप कोशिश करें कि आप अपना जो काम है, जैसे मानिए मैं ना अ, जब उम, ब्रश करती हूँ नहाने जाती हूँ तो ऐसे में जैसे, ऐसी सब्जियाँ जो कि नीचे से जले ना जैसे लौकी हो गई, नेनुआ हो गया, तो ये सब या फिर जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है वो रख के चली जाती हूँ फिर अपना काम भी करती हूँ और खाना भी बनता रहता है।
अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, धीमी आँच में अच्छी बनती है, हुँ। हुँ, बिल्क हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ।

अ, हुँ, हुँ। हुँ।
जी हाँ, ज़रूर मैं, अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखती हूँ खासा। आपने एयर फ्रायर की बात करी तो मुझे फ्रेंच फ्राइज़ याद आ गई। अ, देखिए फ़्रेंच-फ़्राइज़ को जब मैं बनाती हूँ ना तो बहुत तलना पड़ता है उसे। तो सोचिए ना कितना तेल खाना पड़ता है हमें। तो उसके लिए मैं फ एयर फ्रायर का इस्तेमाल करती हूँ। आप देखें, सब्जियाँ काट कर आप डाल दें फटाफट बन जाती है एक तो अ, ज़्यादा तेल भी नहीं लगता एकदम कुरकुरी सी बनती है। स्वाद में कोई मतलब ऐसा नहीं रहता कि अरे अ, सुविधा है तो बना दिया स्वाद ख़राब है। स्वाद में भी नहीं ख़राब होता है वो एकदम वैसे ही करारी होती हैं और टेस्टी भी वही होता है बस एक अच्छी चीज़ होती है हाथ में हमारे तेल नहीं आता है, नहीं तो आप देखिए ना जब भी आप खाएँगे तो मुँह में तेल अ, होठों पर तेल लग जाएँगे हाथ में मतलब अजीब सा हो जाता है तो एयर फ्रायर में एक चीज़ भी बढ़िया रहती है कि हाँ।
<laughs> हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। बिल्कुल। हुँ, हुँ। मगर अ, लोग अ, ऐसे कहते हैं ना कि जो तलने से जो स्वाद आता है वो ऐसे ही जैसे अगर आप प्रेशर में रखेंगे तो नहीं आता है। तो क्या एयर फ्रायर से आपको स्वाद वैसे ही होता है? क्योंकि वो जल्दी बन जाता है और बिना तेल के मैं पूछूँ? हुँ।
हाँ, मतलब थो जी हाँ, ज़रूर। देखिए थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा जो ख़राब चीज़ें होती हैं वो अच्छी ज़रूर लगती हैं। तो देखिए, वो हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हैं वो भी तो हम अ, देखें कितना दिक्क़त करता है? तो अ, देखिए मैं तो अगर आपको बताऊँ की तरीके क्या अपनाती हूँ? तो जैसे प्रेशर कुकर का कभी-कभी मैं इस्तेमाल करती हूँ, उससे भी खाना जल्दी बनता है। जैसे मानिए मुझे गाजर का हलवा बनाना है, तो मैं कढ़ाई में बनाऊँ तो बनाते ही रह जाती हूँ। बस कुकर में मैंने डाला, खट से उसकी सीटी लग जाती है तो जल्दी बन जाता है। आलू की सब्जी भी अगर मैं कहूँ ना आलू हो गए, या फिर केला हो गया ये गलते नहीं है जल्दी, क्या सॉरी केला तो जल जाता है लेकिन आलू हो गया अरूई हो गया, बंडा हो गया, इस तरह की जो सब्जियाँ होती हैं ना वो जल्दी से प्रेशर कुकर में अगर आप डाल दे ना, तो जल्दी बन जाती है। ये सही रहता है उसके बाद उसके बाद थोड़ा सा जो आपने मसाले तैयार कर रखे हैं उसी में थोड़ा-सा प्याज के साथ उसे भूनकर आप उस सब्जी को डाल दें। तो इससे एक तो खाना जल्दी बन जाता है और आपकी आपकी गैस की बचत होती है। समय की बचत होती है तो मतलब जल्दी बनता है, मज़ा आता है खाने में फिर।
<laughs> बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल बढ़िया, हुँ। तो आप अ, जैसे आप जल्दी बनाने के लिए बहुत कुछ जैसे ये सब चीज़ें करती हैं, तो आपका फेवरेट ऐसा कोई आप शॉर्टकट बताना चाहती हैं कि इससे अ, बहुत अ, मदद मिलती है बहुत समय कम हो जाता है।

अ, जी नहीं, मैं तो वो बिल्कुल प्रेफर नहीं करती क्योंकि देखिए मुझे चाहिए होता है कि मैं कोई भी चीज ना फ्रेश बनाऊँ, खाना जल्दी बनाऊँ ये ज़रूरी है लेकिन फ्रेश बनाऊँ। जल्दी बनाने के लिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि अ, जब खाना बनाना हो ना तो उसके 2-3 घंटे पहले ही मैं तैयार करके रखूँ हाँ, जो चीज़ें हैं। और जैसे मैं आपने कहा ना कि अ, लहसुन-अदरक का पेस्ट तो मुझे बाहर वाले में वो स्वाद नहीं लगता इसलिए मैं ना घर पर ही बना लेती हूँ। घर पर बनाकर मैं ना हाँ।
अच्छा, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा। तो आप अ अ, एक अ, 1 महीने के लिए एक ही बार बना लेती है कि हर रोज अ अ, फ्रेश पहले दिन बनाती हैं?
अ, जी नहीं, पहले दिन तो फ्रेश नहीं बना पाती मैं। हाँ, ये कोशिश करती हूँ कि 4-5 दिनों के लिए ना एक अ अ, कंटेनर के अंदर मैं बंद करके रख देती हूँ उसको अदरक और लहसुन का पेस्ट। देखिए बहुत ज़्यादा दिन हो जाए ना तो मुझे खुद अजीब-सा स लगने लगता मुझे लगता है ये अब फ्रेश नहीं रहा। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि 4-5 दिन चलता है आप फ्रिज में रख दो 4-5 दिन 10 दिन ऐसे सही रहता है। लेकिन वो पैकेट वाला जो रहता है वो पता नहीं कब का है? और देखिए मैं तो रहूँ तो देख लूँ कि हाँ, एक्सपायर है या नहीं पर मेरी माताजी तो वो सारी चीज़ें भी नहीं देख पाती ना इत्ता दिखता है उनको, तो वो भी एक दिक्कत होती है ना, तो बाहर की चीज़ों पे मुझे उतना खासा विश्वास नहीं रहता। मुझे लगता है हम घर पर बनाते हैं ना तो उसकी खुशबू एक अलग आती है बहुत ही बढ़िया स्वाद के साथ-साथ खुशबू लगती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है खाने के अंदर।
हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। उहुँ। हुँ। हाँ, बिल्कुल सही है। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही है। हुँ, हुँ, हुँ। अ, तो अगर अ, जब आप सुबह खाना बनाती हैं तो रात में कुछ अ, कुछ अ, बना के मने अ, सामग्री निकाल के या धोना, या काटना ऐसे कुछ करके रखती हैं जो जिससे सुबह जल्दी बन जाता है?
जी।